बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्ण तरीके से सहमत हूँ। मुझे भी ये लगता है जैसे मैंने बहुत मतलब मेरे भी पिता जब त है ना बोलते हैं कि जब भी कि मतलब तुम बस पढ़ाई करो तुम्हें जो चाहिए मैं ला के दूँगा, है ना? किसी भी मतलब अ, मतलब अ, परिस्थिति में हमेशा वो मतलब एक तरीके से साथ निभाते हैं और बोलते हैं कि अ, खून भी बेचना पड़े तो मैं बेचूँगा मगर तुम्हें पढ़ाऊँ देखिए अ, कहीं न कहीं ये बात हाइपोथेटिकल मतलब एक तरीके से मतलब संभव नहीं है। मगर अ, एक तरीके से वो कितना आपके लिए करने को तैयार है, कितना वो अपना योगदान दे सकते हैं, बलिदान दे सकते हैं।
हुँ। जी। हुँ, हुँ। हाँ। हुँ। उत्साह, ह हमें हमें उत्साह मिलता है। हुँ, हुँ, हुँ, बिल्कुल।
एक तरीके से आपको बड़ा प्रोत्साहन मिलता है उससे, है ना? और आपकी जो इन अ, अंदर की इच्छा हाँ जी अ अ, जो प्रोत्साहन है जो प्रेरणा है, आपकी अंदर की इच्छा और बढ़ जाती है फिर उस कार्य को करने में, है ना? तो मुझे लगता है एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अ अ, वो होता है ये मतलब आपके परिवार का आपको प्रोत्साहन करना, हाँ जी।
जी, जी, जी, हमें उत्साह मिलता है। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल, हमारा हमारा परिवार के साथ और जैसे हम, ये सारी चीज़ तो होता ही है ये भी एक पल होता है जो कि ओ हमारे हमारे लिए वो हमेशा खड़े होते हैं और बिल्कुल, जब आवश्यकता होती है हम अपने परिवार के साथ जब हम बड़े हो जाते हैं, तो हमारे सपने होते हैं कि हम अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकें, उनके साथ कुछ ऐसी यादें बना सकें, अपने के कैमरे में वो यादें कैद कर सकें, तो ये भी हमें काफ़ी अच्छा लगता है जो कि हमारे लिए हमेशा तैयार होते हैं अ, या तो अ, प्या प्यार करने की हमसे बात हो या फिर कुछ रिश्ते निभाने की बात हो, हम हमारे लिए कुछ प्रयत्न करना, हमें पढ़ाना। जब वो हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो उन उनके साथ हम कुछ ऐसे ख़ास पल बिता के उनकी यादगार लम्हों को उनको अ, अच्छे बना सकते हैं, है ना?
हुँ, हुँ, जी, जी, हाँ जी। हुँ, हुँ, जी, जी। हुँ, हुँ, जी, जी। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, जी, जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ।